Oui, oui, oui, non, ça ça me paraît être une une bonne idée et de toute façon enfin l'idée de faire du sport c'est pas enfin j'ai pas, on va pas se mentir je n'ai pas un niveau professionnel ou quoi. Donc c'est avant tout pour moi même me faire plaisir. Donc tant que le plaisir est là voilà, mais au à partir du moment où ce sera une contrainte, il faudra que que je me remette ce ce en question. Donc ben, écoute, merci pour tes conseils, je vais essayer de les écouter. J'ai aussi, je pense, mes coachs qui sont à mon écoute. Donc j'espère que tout ça ensemble, ben ça va ça va le faire et ça va se se caler sûrement progressivement. Merci.
Tout à fait. Bien sûr. Ben, moi, c'était avec grand plaisir.